Naku marami akong alaala nong bata pa ako 'no kasi nong, ah, solong anak ako dati nong mga unang panahon ko. Oo, ah, siguro isa don, eh, yung lagi ako nanonood ng mga Disney movies kagaya nung mga, um, Lion King, yung Little Mermaid, ah, Snow White. So uso pa kasi dati yung mga VCD, DVD. So binibilhan ako lagi nung nanay ko ng mga ganon tapos nanonood lang ako sa bahay ng mga pelikulang ganon, mga Barbie tas tatawagin ko lahat ng ka ng nakikita kong bata sa kalsada sasabihin ko, uy nood tayo don sa bahay namin. Kasi nga on oo ako lang solong anak dati. So kumbaga lahat ng nakita kong bata niyayaya ko para may kasama akong manood.
Wow. Hmm, panahon na 'yon, mm. Wow, mm. Hmm. Hmm. Mm. Ay oo, oo tama. Mm. Mm. Sa laro mo. May mga laruan ka. Mm. Mm, buti 'no madami kayong mga kapit-bahay na ganyan. Kasi ako dati wala, eh, solong anak din ako. Siguro 7 years akong ano din walang kapatid, wala akong maya mm, maya wala akong mayaya. Mm, kasi ano nga, eh, wala ewan ko. Wala masyadong bata don sa'min tapos yung bahay namin non, ah, ah, mas sobrang lawak ng ano ng bakuran na yung tipong puro mangga na yung nandon. <laughs> Oo wala talaga akong kalaro. Oo nasa probinsya ako non kaya wala talaga, wala akong kalaro.
Mm. Hmm, matagal din. Wala kang kalaro? Mm. Ah ano ba 'yon probinsya? Mm, mm. O baka malalayo yung sumunod na bahay yung kapit-bahay niyo? Wala masyadong, meron. Ay ganon bakit ganon walang mga bata, sayang naman.
Mm, meron kaso walang mga bata. Hmm, oo. Oo matatanda, matatanda na. Pero ano kahit ganon naman na-enjoy ko naman siya kasi 'yon nga, ah, umuuwi naman yung mga pinsan ko. Kahit papaano ah kapag may mga bagong, oo, oo kapag may mga bagong laruan din ako, mm, inaano ko din pinapakita ko din sa kanila kasi sa kanila ko lang napapakita, eh, oo nakakatuwa naalala ko, <chuckles> nabanggit mo kasi yung sa laruan, eh.
Hmm, kasi sila yung nagiging parang kalaro mo? Hmm, mabuti naman kung ganon. Oo. Hmm, mm. Mabuti naman at may mga pinsan, pinsan ka 'no.
Kaya nga, eh, nabanggit mo, eh, naalala ko naku nakakatuwa lang talagang maalala 'no yung mga memories natin nong pagkabata, he galing.
Mm. Oo. Ano yung pakiramdam mo naman nong panahon na 'yon?

Ah, para sakin sobrang laki talaga ng
Hanggang ngayon nandun pa rin ba kayo sa probinsya o wala na kayo?
Ako kasi, eh, ano, eh, wala na ako umalis na ako, nasa Manila na ako talaga. Tapos yung parents ko naman, ah, although nga dun kami tumira, 'di ba sabi ko nga sayo na may mga puno-puno lang kami, tapos nandun kami sa gitna lumipat din naman kami kasi nagpatayo pa sila ng another bahay na lumapit na dun sa kapatid ng mama ko pa yun nga may mga kapitbahay na kami na ayun yung mga kapatid ko nang naka experience ng madaming kalaro, kasi madami ng mga bata at tao dun, may katabi ng bahay mismo ganon, ah, oo. Mm.
Hmm, mm. Mhm. Mm. Mm. Oo. Hmm, di mabuti kung ganon, at least masaya naman yung naging ano mo 'di ba? Yung karanasan mo.
Mabuti sa kanila. <chuckles> Okey naman. Mm, tsaka ano na inen na enjoy ko naman kahit papaano, kahit nga sabihin na hindi ako ganun kadami sa kalaro nabawi naman ako sa school <giggles> ng mga kalaro sa school.
ayos naman. Ah, oo marami kang sa mga kalaro sa school, ano yung mga madalas niyong nilalaro mga chinese garter? Mga ganon? Ayun.
Mm, tsaka yung tawag dito, yung yung ano haharangan mo sila para makapasok dun sa ano sa rectang kalimutan ko na yung pangalan, eh.
At yung, ano bang tawag dun yung
Parang taya-tayaan din.
Hmm. Oo yung nasa palibot kayo ng parang rectangle.
Oo 'di ba, ana na ano mo na mga ganong laro.
Tapos bawal makalusot, kailangan habulin. Ano bang tawag dun?
Oo, mm, yun yun mga ganyan talaga takbuhan maigi. <chuckles>
Patintero, patintero ba tawag dun? Ayun patintero, at tsaka yung parang luksong baka, mga ganon.
Ayun! Pa patintero nga ata. Mm, tsaka yung mga ano that's the color, yung mga ganong laro.
Oo tama mga ganun nga yung mga laro noon, at tsaka ano pa ba? Ah.
Ang dami 'no? Ikaw ba paano nabago yung buhay mo nun tsaka ngayon?